Ja, also, ich habe gemerkt, dass ich da einfach viel, viel mehr denen an Energie geben muss, damit die 'n bisschen warm werden, auch miteinander und auch mit mir. Ähm, das war ganz spannend. Die haben einfach so ganz viel Zuspruch einfach gebraucht wahrscheinlich, um sich dann damit wohlzufühlen und dann hat das so 'n paar Monate gedauert, die kommen ja dann einmal die Woche, ähm, bis sie so richtig aufgetaut sind und dann auch laut waren und dann ge war ganz viel Gebrabbel und dies und das und ich habe das meistens auch einfach so zugelassen, weil ich dachte: „Ach, ist doch schön, dass die so lebendig grade sind“, ähm, dann können die auch noch 5 Minuten noch so weitermachen, ähm, bevor das so gedimmt wird, ne? Weil ich fand das eigentlich ganz schön, dass das passiert ist. Ja.
Mhm. Mhm. Ja. Ah, ja. Hm. Ja klar, aber Wahnsinn, dass es dann 'n tatsächlich paar Monate auch gedauert hat, um dann so richtig, ähm, warm we zu werden miteinander, ne? Das war dann schon echt mhm.
Mhm. Ja, fand ich auch echt krass, ja.
Ja, aber toll, dass du dir dann auch so die Mühe gibst und, äh, da dran zu bleiben, dir überhaupt die Gedanken darüber machst und so und, ähm, ja, die Kinder da so begleitest irgendwie auch, ne?
Mhm. Ja ich habe es ver also, ich versuche es auf jeden Fall oder habe es versucht, weil, ähm, ich erinner mich an meine Tanzklassen, die ich mit 13, 14 genommen habe bis heute und ich dachte so, wenn, dann sollen die 'ne schöne Erinnerung daran haben. Das war mir ganz wichtig. Ja.
Hm. Mhm. Ja, das haben sie bestimmt. Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Ja, super interessant. Vielen Dank für die ganzen Einblicke in dein Leben, in deine Gedanken, wie du eben, ja, den Alltag, äh, abgrenzt, äh, v von Social Media und echte Nähe zulässt. Dankeschön.
<chuckles> <chuckles> Mhm.

Ja, verstehe, und habt ihr dann auch wirklich das Thema so konkretisiert und angesprochen? So: „Hey, hör mal, mir ist das so aufgefallen, mir fehlt irgendwie der Kontakt zu dir, mir reicht das nicht mit den Reels“, oder also, war das mal Thema?
<chuckles> Ja, wir sagen das auch so ganz offen, aber wir lachen da drüber, weil wir finden‘s beide eigentlich ganz amüsant, dass es so ist und dass man einfach gemerkt hat, ähm ja, Social Media ist auch witzig so als zusätzliche Komponente. Man weiß so ‘n bisschen, was bei der anderen Person grade so passiert, aber, ähm, ist trotzdem dann immer noch viel, viel schöner, wenn man sich dann in echt sieht. Also, es reicht ich glaube, es würde nicht reichen, ‘ne Freundschaft am Leben zu erhalten. Wir haben zum Beispiel eine Fr gemeinsame Freundin, die so ‘n bisschen seit 2 Jahren von der Bildfläche verschwunden ist, ähm, u selten auf Nachrichten antwortet und so weiter, und manchmal schickt sie uns Reels und da habe ich dann auch gemerkt, hm, es fühlt sich aber nicht so richtig wie Kontakt an.
Mhm. Mhm. Okay. Mhm. Ja klar, da fehlt dann das einfach, ne, dieses sen mhm. Wenn man dann trotzdem nicht weiß, was bei der anderen Person los ist und so, ne? Mhm.
Es ist ja, ja, genau. Mhm, genau. Das ist ganz anders, als wenn es meine beste Freundin ist, die ich dann schon ab und zu noch sehe oder selbst wenn‘s mal ‘ne, äh, Zeit ist, die mehr busy ist. Aber ja, ist schon schon doch ganz anders, ja. Auf jeden Fall fand ich‘s so einfach interessant oder finde ich‘s generell interessant, wie sich das so verändert hat mit Social Media.
Mhm. Ja, total, weil man könnte ja auch, ähm der Illusion verfallen, ähm ja, man ist total verbunden, also ist man ja es ist ja auch ‘ne Art Verbundenheit. Ich sage mal, wenn man vielleicht, äh, sich unter, ähm, Bildern und Reels austauscht mit Menschen, die das auch gesehen haben oder so, ne? Es ist ja auch irgendwo ‘ne Art Kontakt, aber ja, wo siehst du denn vielleicht dann auch die also, wo siehst du da die Vorteile und aber vielleicht auch die Nachteile in diesem Liken, Kommentieren und, ähm, ja, dieser ständigen Kommunikation, äh, wo aber vielleicht so ‘n bisschen der Tiefgang fehlt auch?
Mhm. Genau. <chuckles> Genau. Absolut. Mhm.